Como foi evitar acumular coisas desnecessárias em casa?
Hã, como eu evito?
Exato.
Hã. Olha, eu tento não acumular muita coisa que eu não tô usando, né. Se eu já não estou usando, por exemplo, um aparelho doméstico, eu tento ou doar ou dar para alguma conhecida, alguma amiga que eu conheço que tá precisando, ou realmente me livrar daquilo ali, né. Não não tenho que ficar acumulando, porque assim, eu não tenho muito armário pra guardar, eh, eu não gosto de ficar com tudo exposto vendo, eu sou muito adepta do minimalismo, então acho que isso aí já já meio que me direciona pra não acumular, né, essas coisas des desnecessárias em casa.
Sim. Uhum. Sim. Exato, sei. Isso é mu é realmente é muito importante, é uma técnica muito boa. Hã, mas me diz uma coisa, quando você compra a alguma coisa que você já tem em casa, que é pra substituir, porque aquela coisa já estava um pouquinho velha mas ainda funciona, você tem costume de deixar guardar aquilo pra ficar com pena de jogar fora ou você é daquelas que: "Não, comprei um novo, já não preciso mais disso, vou doar ou jogar fora."?
Eh, assim, eu ainda fico com aquilo um tempo em casa pra tentar, né, dar uma vida nova pra ele, na alguém que queira ficar com aquilo. Porque me dá muita pena, realmente, simplesmente jogar no lixo, colocar ali mas acontece também, né? Acontece, às vezes, de colocar por exemplo, eu tinha aqui em casa uma um aparador de madeira e era daqueles bem antigos. Já não estava me representando, né? Eu já olhava pra aquilo, já nu nu não sentia assim uma conexão, uma ligação. Ficou em aqui em casa alguns anos e eu tentei, né, ver se algum amigo queria, pra fazer uma restauração, alguma coisa. Não consegui, né? Então, ficou aqui em casa ainda uns 2, 3 meses assim, meio que e Até que um dia
Sim. Claro. Uhum. Sim. Claro. Sim.
eu decidi, com a ajuda de outros amigos, colocar ali no no no, eh, do lado do lixo, né? Pra ver se realmente alguém pegava. Eu inclusive liguei, aqui onde eu moro eu moro em Portugal, tem um serviço que você não pode colocar nada no lixo, sem avisar quem venha recolher. Então, ah, eu fiz essa marcação, eh, liguei pra eles virem recolher na segunda de manhã e pediram pra eu colocar no domingo à à noite, né, à tardinha, à noite. Isso eu fiz coloquei no domingo Hã?
Sim. Uhum. Sim, se não me engano, é a GERE, não é? Se eu não me engano, é a GERE, não é?
Agere, o quê?
Sim, é a Agere que faz essas recolhas de coisas que a gente já não usa mais em casa?
Não, aqui chama Mono.
Ah, engraçado, muito engraçado, sim.
Uhum, aqui você liga pro Mono, chama isso, não sei por quê, chama Mono, não chama Agere. E pronto, eh, colocamos ali, né, e e fomos dar uma voltinha de carro, e quando eu voltei, ainda no domingo, devia ser uma quê? Umas 21h, olhei pra ali, já não estava mais. Ou seja, alguém já pegou, recolheu, gostou daquilo e eu fiquei muito feliz que ele não ia, simplesmente, pro lixo, né. Porque o Mono ia recolher, ia quebrar tudo e ia pra reciclagem. Ali, não. Ali, já já pegou e já, eh, vai usar aquilo, né. Então, assim, eu fico feliz, quando isso acontece.
Aham, sim. Claro. Exato. Sim. Eu perguntei se era Agere, porque aqui, eu também moro em Portugal, aqui na cidade onde eu moro, quem trata dessas coisas é a própria Agere. você liga, faz é igualzinho você diz, liga, faz a marcação, eles vêm, hã, e buscam pra pra você não ficar com nenhum acúmulo ali dentro de casa. E você sente que você corre o risco, você tem aquela sensação, aquele apego por aquela coisa que você vai descartar e jogar fora? Você sente que corre risco de acumular alguma coisa dentro de casa?
Uhum. Olha, eu tenho uma despensa aqui em casa, e, de vez em quando, ela tá abarrotada. Por quê? Porque a gente pega coisinha da sala, do guarda-roupa, vai jogando lá, né. "Ai, não, estou com pena de jogar fora, eu não vou me livrar disso.". Mas, fica lá um tempo, só pra você pensar, e depois o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que desocupar essa despensa. Desocupando essa despensa, no geral, quando eu vou lá, são sacos que descem para o lixo, né, ou eu coloco ali no caixote, quando é roupa pra, realmente, ter uma nova vida, ou, o que não tem jeito, vai para o lixo mesmo. E, então, assim, eu até tenho que reavaliar isso e não usar tanto essa dispensa como um lugar de do pensamento, né. Que fica ali raciocinando então, uhum, então é é é mais isso. Eu gosto eu gosto realmente da casa bem, eh, vazia, minimalista, sabe, Eu gosto de cada coisa no seu lu lugar, eu gosto de ter as coisinhas assim.
Sim. Aham. Claro. Sim. Claro. <laughs> Sim. Aham. Bem organizada, né? Bem Aham. E geralmente, hã, quando a gente comenta coisas de acumulação em casa a gente pensa só em móveis, em roupas e etc. Mas, às vezes, a gente até acumula alimentos também, principalmente não perecíveis, dentro de casa ou por esquecer de usar ou algo assim. Como é você com com os alimentos? Por exemplo, com o pacote de arroz, feijão, coisas que não estragam tão fácil, você esquece de usar, e acaba doando, ou você já é mais regradinha e usa tudo?
Uhum. Olha, eu tento comprar só o que eu preciso, mas confesso que já aconteceu de pegar algum produto na despensa, assim, na na parte da cozinha, né, n no armário, e ver que já estava vencido há algum tempo. Então, acontece também. Agora, quando os alimentos estão na geladeira, é mais fácil pra mim e eu como muita coisa de geladeira, né, eu como muito muitos vegetais tudo assim, que não é muito embalado, eu prefiro. Hã, vegetais, tomate, salf alface então, as coisas ficam ali e, às vezes, também n não consigo comer tudo. Aí, estraga unzinho, tem que ir pro lixo, não tem muito o que fazer, mas eu tento evitar, né, e eu não gosto muito de realmente desperdiçar, tento comprar realmente o que eu vou usar, né, pra poder, eh, não gastar também dinheiro, não prejudicar o meio ambiente, enfim.
Sim. Nossa! Aham. Olha, bem saudável! Sim. Acontece. Claro! Mais do que correta! <giggles> Sim. Engraçado que você comentou o eh, sobre dinheiro, essa era a mesma questão que eu ia fazer da na próxima, porque geralmente a gente acumula muita coisa, hã, e a gente compra muita coisa. Você tem esse esse descontrole em comprar muito, você é mais regrada nisso, você consegue aí, hã, administrar bem aquilo que você vai comprar, você pensa direito, como é?
Olha, eu tento realmente comprar o que eu preciso, né? Eu tenho algumas coisas que eu quero comprar há algum tempo, então eu sei o que eu quero comprar, por exemplo, eu queria comprar um um um artigo pro cabelo, né? Eu já tô pensando nesse artigo já tem algum tempo é um pouco caro aí você fica assim: "Ai, será que eu realmente preciso?". Não sei, mas eu sinto que realmente é um desejo que tá perpe perpe perdurando, né? Passe os anos, segue dentro de mim, então, eu entendo que se é uma coisa que eu realmente quero, diferente de coisas que, eh, por exemplo, né, você tá ali, num site de compra, num impulso acaba colocando no carrinho e compra e depois chega em casa, fica no armário com a etiqueta você nem vê. Então essa pessoa não sou, eu tento realmente comprar aquilo que eu quero, que eu preciso, pra realmente não acumular.
Sim. Aham. Sim. Sim, tá aí dentro de você. Aham. Exato. Que você precisa, sim. Exato. Hã, você comentou também sobre comprar produtos de cabelo e tudo mais e eu sei que as mulheres têm um certo vício sim, em tá cuidando do cabelo e e comprar produtos. Como é, hã, você com com produtos de cabelo, você compra, hã, tudo que vê pela frente, você já é mais regradinha, você consegue, hã, ali ter uma uma administração boa em no quesito de produtos de beleza, produtos de cabelo?
Eu sou regradinha, hã, eu não sou essa pessoa que vai comprando tudo, não. Por exemplo, geralmente eu tenho um kit de massagem, essa que é mais cara, né, tipo Kérastase, não tenho 5, por exemplo, eu tenho 1, eu uso aquilo ali até o final e quando acaba eu tenho que procurar um outro pra pra usar. No dia a dia eu uso o normal que a gente compra no supermercado, né? Tranquilo eh, geralmente esse kit eu faço massagem no cabelo 1 vez por semana com ele, pra hidratar, ter uma maciez, tá acho que o dia a dia não é necessário eh, o que eu uso no dia a dia, eh, é protetor térmico, né, pra secar o cabelo. Agora aqui, onde eu vivo, é inverno eh, ficar frio não é inverno ainda, mas já tá frio parece. Então
Hum. Sim. Sim. Sim, muito importante. Mas por que...
coloca ali um protetor térmico eu gosto muito de óleo pra finalizar. São produtos que não podem faltar.
Claro. Sim, sim. E realmente, hã, produtos pra cabelo como você disse, produto térmico é muito importante mesmo pra tá secando, tá cuidando do cabelo, isso é é mesmo muito legal. E e eu consegui perceber que você realmente é bem regradinha, que você consegue fazer as suas coisas direitinho, qual é a dica que você dá pra quem tem costume de acumular muita coisa dentro de casa? O que que você diria pra essas pessoas?
Eh, a olha, a gente quando vem pra esse mundo, a gente vem pelado, sem mala nenhuma, né. Eu acho que <laughs> a o o acumular, quando a gente morrer, a gente também vai sem nada. Então é manter, né, no nosso dia a dia, as coisas que tem algum significado pra gente e que a gente usa, que são úteis. As que não são mais úteis, olha, pode ser que uma outra pessoa seja úte outra útil pra outra pessoa, se não for, coloca pra reciclagem, porque pesa o ambiente. Eu conheço muitas pessoas que têm muitos móveis, muitas coisas de outras épocas, hoje em dia não usa mais isso, né. Você precisa de 1 cama boa, 1 armário pra guardar sua roupa, e pouco mais, não precisa de tanta coisa, porque acaba, eh, na minha concepção, acaba, eh, dificultando o nosso dia a dia.
Verdade. Sim. Claro. Sim. Claro, claro, acaba mesmo dificultando, hã, e a e e a energia também do ambiente não fica tão legal assim, está cheio de coisas desnecessárias, a gente acaba não não cuidando direito da do nosso espaço ali, né. É realmente uma coisa muito importante. Você disse que que costuma pronto, usa muitos produtos pra pro cabelo e tudo mais, e pra pele? Você também costuma comprar produtos pra fazer na sua skincare ali?
Uhum. Sim. Sim, eh, e m m n ne ne nessa época, né, a minha pele vai ficando muito seca. Então, eu tenho que investir muito em hidratante, creme. Eh, recentemente eu aprendi a comprar ah, uma uma dica mais baratinha, né? A comprar aquele óleo Johnson de bebê e depois do banho passar no corpo. Assim, fica maravilhoso, né? Eu nun nunca tinha experimentado, agora eu passei a adquirir e mas depois eu ainda ainda passo um pouquinho de creme também, só que não precisa da de tanta quantidade.
Uhum. Sim. Sim. Sim, fica bem hidratada, né?
É, que é importante, né?
É claro, claro, sem sombra de dúvidas. E o pessoal aí na sua casa também, eles são como você? Você sente que eles já já também já têm essa consciência por si próprio ou você teve que puxar por eles também, pra manter essa organização dentro de casa?
Assim, eu moro sozinha, né, então eu que cuido. Moro. Eu que cuido da minha casa, eu que decido tudo. Então fica mais fácil, não tem que puxar por ninguém, né? Quando vem alguém aqui, né, e aí faz alguma coisinha, eu já falo: "Olha, as regras aqui são essas, né, tem que seguir, porque senão tchau, tchau, né?" Não, num
Ah, mora sozinha? Aham, perfei. Aham. Pois. Então, eu vou reformular a pergunta. Na sua infância, quando você morava com os seus pais, com a sua família, eles sempre foi assim sempre foram assim?
Aham. Não, mm-mm. Nunca ninguém m ligou muito pra essa coisa de casa, essa coisa de sabe, de, hum, tudo organizado. Eu lembro que nada tinha seu lugar, tudo era ali eu eu f eu vivi muita da minha infância com a minha avó. E a minha avó, até os dias de hoje, né, ela tem ali ela mora tem um quartinho maravilhoso, uma casa muito boa, só que ela ainda tem essas co ela pega, assim, o lencinho, coloca na cama. Não é pra estar ali. Ela coloca o o hidratante, em vez de estar dentro do armário, ela coloca do lado da da cama dela. Então, assim, ela tem essa coisa e eu, tudo tem que ter o seu lugar, sabe? Tudo tem que estar exatamente no lugar que eu vou achar. Nada pode estar muito, eh, perdido por aí, né? Visualmente, eu dou muito valor pro pro belo, sabe?
Aham. Sim. Aham. Sim. Entendi. Sim, o exatamente o belo é é extremamente importante, nos dá aquela alegriazinha, assim, de continuar mantendo o nosso ambiente limpinho. E você consegue me dizer, hã, quando você teve esse insight, quando você acendeu essa luzinha de que: "Não, não posso acumular, porque não traz energias boas, tenho que manter organizada."? Ou foi à partir do momento que você morou foi morar sozinha e isso já já veio j acompanhada com você?
Uhum. Olha, eu acho que foi foi foi todo um processo. Eu fiz algumas mudanças na minha vida e, quando a gente vai fazendo mudança, a gente tem que carregar nossas próprias bagagens, né, nossas malas. E de um lugar para o outro, eu fui sentindo que a primeira vez né, eh, tinha muita coisa, depois, para o outro lugar, eu fui deixando muita coisa pra trás. Assim, realmente não não preciso, faço de novo, compro de novo, né, é só mais uma coisinha. Hã, o que eu tento guardar, assim, como mais significativo, eu gosto muito de viajar. Então, sempre tem algum detalhe de uma viagem, fotografia também gosto muito, então essas coisas eu gosto de de ter, realmente. Mas, papelzinho, é, papelzinho, coisinha que antes eu guardava, tudo vai embora, né, fica aí a experiência. Eu entendo que toda experiência é muito válida pra gente evoluir, então, o o que eu tenho, está comigo, é isso que eu entendo.
Sim. Hum. Sei. Uhum. Sim, de coisa mais lembranças, né? Sim, claro. E você tem muitos amigos que tem essa esse costume de acumular coisas ou algum conhecido a algo assim?
Olha, sim, né. Tenho tenho tenho amigos que têm vício de compra, igual você falou, anteriormente, então, estão sempre ali na rede social, inclusive, todo dia, não tem dia que não compra, eh, infelizmente, né. Tem pessoas que são mais maximalistas nas nas suas casas, todo canto que você olha tem alguma informação, eu não gosto tanto. Hã, tem amigos que são muito agarrados aí a sua história, que são mais velhos, que na casa ela é ch muito cheia de roupa, de tralha, coisa que você nem usa mais, Procuro fazer hoje em dia na minha casa, quando eu compro uma peça de roupa, eu me desfaço de outra, entendeu. Então, eu tenho esse equilíbrio.
Uhum, sim. Ah. Sim, sim. Eu eu conheço. Olha! Eh, é realmente uma técnica muito boa. Hã, eu um tenho costume, às vezes, de como você disse, de sair, viajar, trazer um papelzinho, eu tenho costume até de de bilhete de trem, essas coisas assim, mas foi muito bom conversar com você, ter me inspirou bastante a a a seguir em frente, a deixar as coisas mais organizadas. Foi um prazer enorme falar com você, tá bem. Espero que, da próxima vez, seja assim.
Hum. Uhum. <chuckles> Olha, <laughs> obrigada, o prazer foi meu e que bom que você se sentiu inspirado. Obrigada e até a próxima. Tchau tchau.
Até a próxima. Tchau, tchau.